Ừ, đúng rồi đấy, chắc là do cái dép ph mình không biết nữa, mình rất là hay bị vấp như thế. Thế là mình, kiểu, nghĩ mà, kiểu, thỉnh thoảng ở trong phim nó hay có mấy cái cảnh như thế mà. Thế xong mình, kiểu, mình cũng hay thích xem phim nữa, thế là mình nghĩ trong đầu là "Ôi! Bây giờ mình mà nghè té dập mặt ra đấy thì quê không có đường nào để mà chạy luôn mất."
<laughs> Ừm. Quê. <laughs> Cái này là thôi không cần thi thố gì nữa rồi đấy. <laughs>
Ừ, đúng rồi đấy, kiểu, khi lúc đấy mình đứng đi về luôn.
Nó sẽ, ơ, gấp đôi cái nỗi sợ luôn đấy. <laughs>
<laughs> Lại còn thêm nhục nữa.
Ừm. Ờ, thế nhưng mà xong rồi cuối cùng thì cái, á, bài thi hùng biện của bạn hôm đó nó có suôn sẻ không ta?
Ờ, rất là trộm vía, thì bởi vì mình đã chuẩn bị rất là nhiều như thế mà, thế nên là, gọi là, gì ta? Những mà những cái công sức của bạn bỏ ra ấy nó sẽ không bao giờ phản bội bạn đấy, thì mình được giải nhất luôn.
Ừm, hay nha, hay nha! Được giải nhất thì cũng c là cũng ra gì và này nọ ấy chứ, lúc đầu thì tưởng đi thi cho vui này, cũng tưởng chỉ, ừm, gọi là, lĩnh giải ba, giải nhì gì thôi chứ, lấy cả giải nhất của người ta. <laughs> Thế còn người bạn của bạn thì sao?
<laughs> Ờ. <laughs> Lúc mà mình được giải nh Bạn của mình được giải khuyến khích. <laughs> Xấu hổ quá! <laughs>
<laughs> Đấy, đấy, đấy. Đi nữa là thôi cướp mất cái, ờ, hoa hậu, ừm, cái cái vương miện hoa hậu của bạn ấy rồi. <laughs>
Ờ, ờ, thật ra là nhá, thà rằng là người ta
Không có bạn là có khi là bạn ấy được cái giải ba rồi đấy. <laughs>
Thà là người ta được giải nhì đi thì mình còn cảm thấy là mình cướp giải nhất, may quá! Thôi, bạn ấy chỉ được giải khuyến khích thôi, nên là mình nghĩ là, ừm, không sao, mình cũng không phải là mình cướp.
Ừ, thôi, thôi. Thôi, tức là nó cũng, gọi là, ừ, có một cái khoảng cách luôn, đúng hông? Có một khoảng cách lớn luôn đấy. Ừm. <laughs> Thế nhưng mà sau cái cuộc thi đấy thì bạn có cảm giác như là bạn tự tin hơn nhiều không?
Ừ, đúng rồi đấy. <laughs>